Ja, einen wunderschönen guten Abend, die Dame.
Ja. Danke, wünsche ich dir auch. Ähm, hattest du einen schönen Tag heute?
Danke sehr, danke. Oh ja, ja, ja, sehr gut. Ich, ähm lange geschlafen, dann war ich trainieren und dann war ich, äh, mit Freunden essen und jetzt ja. Ja, war sehr schön und jetzt sitze ich gemütlich hier auf der Couch und, äh
Cool.
ja, habe grad noch Game of Thrones geguckt, tatsächlich.
Aha. Ah, okay, dann genießt du wirklich deine freien Tage.
Ja, ja, muss ich ja, ich habe ja Urlaub und am Montag geht's wieder los und dann muss ich halt, äh, ja, Ostern, so gut es geht noch genießen, ne?
Ja, hast du dann auch Montag 'n Feiertag?
Äh, ji aber ich muss leider arbeiten.
Ah, okay.
Ja, aber ist okay. Ich kriege ich kriege dafür dann halt auch, äh, mehr Geld an dem Tag ausbezahlt.
Okay. Dann würde ich auch arbeiten. <chuckles>
Ja. <giggles> Ist immer gut, mehr Geld.
Ist ja egal. Ostern ist ja nicht so wichtig. Tut mir leid, aber <laughs>
Ja, vor allem, ich habe das ja, ne, also mir ist das auch nicht so wichtig. Also, ich hatte ja jetzt die Woche frei und, äh, jetzt am Wochenende auch frei, also alles gut.
Mhm.
Ja, m ähm, aber wie hat sich denn so die Technologie verändert in Filmen im Laufe der Zeit, in der Jahre. Also, ich kann da tatsächlich 'n bisschen was zu erzählen. Äh, auch äh, hm, heutzutage wird ja viel mit CGI gemacht, ne? Also, äh, künstliche Effekte, digitale Effekte früher, äh, zur Zeiten des Stummfilms, ähm, zum Zeit ich kennst du noch Stummfilme? Weißt du, was das ist?
Ja. Habe ich gehört davon äh, noch keinen gesehen. Hast du schon mal einen gesehen?
Ja. Ah. Ja, ja, ja. Einige sogar. Und zwar kaf ke cha so ganz viele Charlie Chaplin-Filme. Ähm, die sind tatsächlich ja in schwarz-weiß gedreht worden und, ähm, mit Musik untertitelt unterlegt alle.
Oh. Okay. Mhm.
Und da gab es zum Beispiel Tricks äh, die haben mit, ähm zum Beispiel, wenn man denkt, okay, der f ist jetzt kurz davor in einem Abgrund zu fallen, äh, dann hat man den Abgrund quasi wirklich dargestellt, und das sieht wirklich echt aus. Aber man hat einen Spiegel auf 'n riesigen Spiegel auf'n Boden gelegt. Dann man, ähm eine auf einem wiederum auf einem auf Glas hat man diesen Abgrund gemalt und hat das dann gefilmt. Und dieser Abgrund hat sich auf dem Spiegel groß gespiegelt.
Mhm. Ja. Ja. Und dieser das das Bild, das sie gemalt haben, war dann an der Decke, oder?
Ja, richtig.
<laughs> So komplex. So viel Arbeit.
Das ist so komple so viel, so viel, ja. Da steckt wirklich Arbeit da drin, ähm
Ja, wow. Deswegen hat's so lange gedauert, bis sie so einen Film rausgebracht haben.
Ja. Ja, ja, ja, richtig. Das s hat wirklich das war 'nem wirklich riesigen Aufwand war das. Oder, äh oder z
Wow, und das ist noch nicht so lange her.
Ja, also ist schon, na ja.
100 Jahre her.
Ja, fa ja, fast 100 Jahre schon, ne? Ja, 100 Jahre ist es schon mittlerweile, ja, doch.
Über hun ja. 100 Jahre ist aber nicht so viel.
Und Hm, ja, im Vergleich zu unserer Erde, nein, definitiv nicht d d ne.
<laughs> Genau.
Aber ich kann mich noch dran erinnern, wie die auch teilweise Star Wars gedreht haben. Ähm, da w da wurden ja ganz viel ähm, mit Miniatur ähm, ja, Miniatur-Städte gebaut oder Miniatur-Roboter, ähm, und das wurde dann auch, äh, anders von der Perspektive gedreht, quasi. Ja, sodass das dann alles groß aussieht, aber dabei waren das eigentlich, äh, Miniaturobjekte.
Mhm. Ah. <laughs> Okay. Das ist cool. Und und wann war das?
Ja. Ja, ja, ja. Richt mhm. Also der 1. Star-Wars-Film war in den 70ern kam der raus tatsächlich.
Und so haben die das gemacht?
Mhm, ja.
Okay.
Oder zum Beispiel, da gibt es 'ne Szene, da g äh, sieht man so Hunderte von Sturmtruppler in Reih und Glied. Ähm, äh, das also, die sind nicht echt, sondern das ist gemalt auch, ja? <chuckles>
Mhm. Also das ist 'ne Comic dann fast. Also, äh, 'ne eine
Ne! Ja, sie m a ja, kann man sagen, aber man sieht es, als wäre es echt. Ist ganz, ganz, ganz clever, ja.
Ja! Das war ist gemalt, aber es sieht n aber es sieht nicht aus wie 'ne wie 'ne, äh, Animation.
Genau, genau, richtig, das sieht nicht aus wie 'ne Animation.
Oh wow, okay.
Ja, schon.
Das war dann einfach es hat dann einfach jemand ganz talentiertes gemalt, aber ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, weil dann muss die Person ja so viel davon gemalt haben und
Mhm. Hm, ja, nicht alles ist gemalt, ne? Also nur ähm, also es gab natürlich 'n paar Sturmtruppler.
Nur eine Szene?
Hm, ja, es gibt so wo die wo die wie so 'ne Armee aufgestellt sind, mhm.
Okay.
Und das sieht wirklich also das sieht echt aus, aber das ist halt gemalt. Da sind die aufm Todesstern Entschuldigung. Da sind die auf dem Todesstern und, ähm äh, da sieht man ganz viele Sturmtruppler.
Okay.
O und das ist aber quasi eigentlich 'n Gemälde. Ganz, ganz, ganz witzig.
Ähm Okay, das macht Sinn, weil, ähm, wenn es jetzt nur 'ne kurze Szene ist. Weil wenn du sowas malst, das so realistisch aussieht, das würde ja ewig dauern, bis du dann 'ne einen Film davon hättest.
Mhm. Ja. Ja, ne, also das es gibt natürlich es gab natürlich schon, äh, ähm, ge klar gab es die Sturmtruppler schon. Also da waren schon welche Kostüme. Aber nur 'n Teil davon, ne?
Okay, nur ‘n Teil davon war gemalt? Okay.
Mhm. Mhm. Ja.
Okay.
Ja.
Ähm
Ja.
und
Ja. Hast ja, jetzt, jetzt ist die, ähm, Technologie ja so weit fortgeschritten, dass ja einfach vieles mit ‘m Computer gemacht wird, ne? Hm
jetzt, ja? Ja, jetzt ist die Technologie so fortgeschritten, dass man eigentlich keine Schauspieler mehr braucht, ähm, und es sieht alles realistisch aus.
Mm, ja. Ja, richtig, richtig. Ähm
Man braucht nix mehr. Man kann so 'n Film könnte das wahrscheinlich innerhalb von 1/2 Stunde kreieren, alleine. <laughs>
Ja, v ja, vs vielleicht nicht in 1/2 Stunde, aber, ähm, man könnte eventuell einiges vieles selbst machen. Ähm, es gibt natürlich, ähm, jetzt, hm, viele Mel Möglichkeiten, das f anders darzustellen. Hm, deswegen gab's ja auch tatsächlich die alten Star Wars, ähm, Filme wurden ja noch mal neu rausgebracht.
Mhm.
Und da die wurden ja noch mal auch auch CGI bearbeitet.
Ja, okay.
Und, da wurden
Da muss ich mal die die alten nachgucken, weil ich habe Ich kenne mich mit Star Wars nicht aus.
Ja. Okay, okay.
Ich habe nicht gewusst, dass das, äh, von den 70ern ist.
Ja, ja, das Original, der 1. Star Wars, ähm, Teil, der fängt ja mit Teil 4 an
Okay.
Ja, also George Lucas hat Star Wars, ähm, in Episoden dargestellt, und der hat, ähm, ep mit Episode mit Episode 4 angefangen.
Und, wie kommt das, dass er mit 4 angefangen hat?
Ja, weil er wusste, dass er damals noch nicht die Technologie hatte, ähm, um, ja, diese diese futuristischen Welten darzustellen.
Also, er hat dann die die ersten 3 Episoden später dann rausgebracht?
Ja. G g genau. Die ersten t ähm die ersten, also sch äh, Episode 1 bis wurde dann, ähm <snorts> wann war das? Wann waren die? In den 90er kamen die raus.
Mhm.
Ähm
Mhm.
die f was war Episode? Lass mal ganz genau gucken, wann wann die rauskamen. Das können wir können wir mal nachgucken. Mhm.
Ja.
Ähm
Ja, also ich sehe gerade, das von das erste, glaube ich.
Ja.
Ja, das sieht 'n bisschen so aus, wie du es gesagt hast.
Genau. Also, äh, Star Wars genau, Star Wars Episode 1, 1999
Wie du es erklärt hast.
dann Episode 2, 2002 und z dann kam Episode dazwischen gab's The Clone Wars von 2008 bis 2014. Dann kam Episode 3, 2005.
Mhm.
Ähm, dann kommen andere so einige andere Serien, die dazwischen stehen, aber, ähm Die Episode 4 kam 1977 raus. Und Episode f Ja, ja.
Okay. Das ist Okay. Ja.
Ja. „Eine neue Hoffnung“, heißt das. Dann Episode 5- „Das Imperium schlägt zurück“, Episode 6- „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.
Okay, und wann hast du angefangen, das zu sehen?
Ja, schon als Kind. Ich bin damit aufgewachsen.
Eine ho du hast dann mit der Episode 4 quasi angefangen?
Genau, genau, mit Episode 4, ja.
Ah, okay.
Genau, genau. Alle haben sich damals auch gefragt: „Hä, wieso Episode 4? Hä?“ Ja, weil der w George Lucas wusste, dass er halt, wie gesagt, ähm, nicht die Techn Technologie hatte, die er eigentlich haben möchte.
Und, deswegen er wusste, dass er auf jeden Fall noch weitermachen wird in der Zukunft.
Mhm. Oh, das hat der gemacht? Hat er entschlossen, bevor er wusste, wie viel Erfolg er haben wird?
Mhm. Ja. Ja, richtig. Das stimmt.
Er hat einfach gewusst der hat einfach an sich geglaubt. <laughs>
Ja, ja, er hat an sich geglaubt, ja. <laughs> Sowas, ne? <laughs>
Mhm. Ja, manchmal hilft das.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ne, ich glaube, dass er auch die Story
Ähm
Ja, sag.
Ne, sag mal.
Ja, ich wusste äh, also, ich glaube einfach auch, dass er auch wusste, wie die, äh wie die Story sein wird. Deswegen, ähm ähm. Ja. Mhm.
Ah, okay. Ist das ba is basiert das auf 'n Buch?
Ähm, ne, aber auf seine Man also auf seinem Manuskript, sage ich jetzt mal, auf sein, ähm äh auf er hat das ja selbst f auch geschrieben und da basiert das darauf, ja? Er hat das als Buch kam das so nicht raus.
Mhm. Okay, ja, verstehe.
Ah, ja. Ja, aber die Idee hatte er einfach.
Ja. Okay.
Ja, so kam es zustande und mhm.
Ähm
Ja, und jetzt gibt's ja 'n jetzt gibt's ja noch Kein Problem.
Ja, äh, <chuckles> ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich mich nicht mit Star Wars auskenne. Ähm
Kein Problem. Hm, wir müssen auch nicht über Star Wars reden. Hm, kennst du denn noch Filme, die jetzt etwas älter
Okay. Sience-F
Ja, Science-Fiction.
Ähm, ältere Science-Fiction. Also, der älteste Science-Fiction-Film, an den ich denken kann, ist, äh, Jurassic Park.
Mhm. Ah, Jurassic Park, ja.
Ja.
Ähm. Gute Frage, ob's da schon CSI gab.
Ähm Das ist ja von den 90ern, soweit ich mich daran erinnere, und es sieht schon
Ja.
Es sieht schon Low-tech aus.
Ja.
Also <laughs> Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ähm
Ähm Das tatsächlich, äh, i ich habe gerade mal geguckt, ähm, das ist ja auch, äh, Steven Spielberg, ja? Der und der gilt auch tatsächlich als CGI Pionier. Äh, aber da gibt's nur 6 Minuten, die, äh, CGI quasi sind.
Ja, das hast du gerade nachgelesen. Und das bedeutet der Rest wie ist der Rest dann gemacht?
Ja. Ähm, mit, äh, quasi wie soll ich sagen? Also, das sind quasi, äh, auch so Skulptu also, ne, wie nennt man das? So Figuren einfach.
Ah, okay. Cool.
Ja. Genau, genau. Ja. 93, die haben der hat wirklich so 'n riesen, fetten, äh, Tyrannosaurus Rex, äh, irgendwie gebaut.
Ja, also
Teilweise gebaut, ja.
Mhm. Wow, das haben die echt gut gemacht, weil, äh, wenn man in Betracht zieht
Mhm.
ähm, wie wenig, ähm, Technologie, die damals hatten, ist das 'n echt guter Film, der mir eigentlich gefällt.
Ja. Ja, Jurassic Park war super. Es hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Ja.
Mhm.
So, tschau.
Okay. War interessant, ich habe viel gelernt. Vielen Dank.